آه.
قبل الامتحان بيومين آآ، أ و ورُحت الامتحان آمم، أنا من التعب كنت وأنا باكتُب ال وأنا باكتُب الأسئلة بانام، أنت متخيل التعب كان عامل إزاي؟ آآ
ماشي. ده ده وأنت جوّه الإمتحان أصلًا؟
آه، آه وأنا بقى كنت تعبان جدًا، جدًا <clears throat> فالمهم آآ، أنا روّحت م خ خلاص مش هاجيب امتيا أنا عارف إن أنا مش هاجيب فيها امتياز، وأهو في الآخر برضه فعلًا جِبت فيها جيد جدًا، ما جِبتش امتياز، آآ، زعلان جدًا، جدًا لإن أنا كنت عاوز أرتِّب طبعًا كُلّ ده أحلام شباب وكلّه في ال الوقتي الواحد افت آآ، كلّه في الفاضي. <chuckles>
أ يا خبر! آه، آه، آه. إمم. ماشي، آه. فأنت أنت أنت مش زعلان بس، ده أنت زعلان وتعبان كمان يعني، آه.
الاتنين آه، ف أنا يومها آآ، مثلًا روّحت من الامتحان الساعة مثلًا 16:00 لإنّي كنت بام والَّا 17:00 كنت بامتحن فترة مسائية، آآ، أنا د أنا نِمت من 17:00 آآ، ال المغرب
ماشي. أيوه.
يعني لتاني يوم الساعة واحد 03:00 03:00 ال الف تلاتة 3:00، مش مش في نفس اليوم، لأ مش في نفس اليوم، تاني يوم تلاتة الصبح
يعني يعني ثواني ثوا يعني كده ك أنت كسرت ال24 ساعة، كسرت ال ال30 ساعة، كسرت ال30 ساعة؟
أ أنت أ أنا أنا عارف هو الرقم الناس ما تصدقهوش ولكن فعلًا أنا رُحت الحمّام أعتقد أنا رُحت الحمّام مرّه أو 2 آآ آآ، والدتي أ ووالدي آآ، جابوا لي واحد كَسَر ال باب الشقة اللي أنا قاعد فيها. <laughs>
آه. للدرجة دي! أنت أنت هم افتك افتكروا جَرَا لك حاجة فعلًا؟
ما أنا ما فيش التليفون عاملُه صامت ونايم. أ لأ كنت نايم بس <laughs> بس كنت تعبان جدًا، وجابوا لي واحد ي كَسَر باب الشقة، أنا اتخضيت إن في إيه يا عم أنت جاي تسرقني والَّا إيه، وكان صاحبي بقى، قال لي: "أنت كويس؟" قُلت له: "أيوه يا عم كويس في إيه!" قال لي: "إحنا رنّينا عليك، ده احنا طلبنا الشرطة، والدنيا بق" قُلت له: "إيه ليه يا عم في إيه كُلّ ده؟" قال لي أنت يا ابني أنت بقى لك أكتر من حوالي خمسة وع 25 ساعة نايم أنت أنت بتتكلّم في إيه! أ ما كلتش
<laughs> <chuckles> آه، آه. ماشي آه. <chuckles> آه، آه، آه، يعني ده ده كل ده علشان أنت آآ، ت تعبان والَّا علشان أنت ما عملتش كويس في الإمتحان؟
الاتنين بقى تخيّل بقى الاتنين مع بعض، إحباط جامد وتَعب، بس أنا في ال في ال في بعد الامتحان التَعب كان راح شوية الجسدي، لأنّي خلاص كنت ت يعني إلى حدٍ ما الهمّ بتاع الامتحان راح، و فبالتالي إيه آآ، جسدك الجسد ارتاح شوية، ولكن طبعًا موقف ما أنساهوش أبدًا، طبعًا في حياتي.
آه. ماشي. جميل، آه. إمم.